Bon, allez, plusieurs. <laughs>
Ouais, non, mais c'est c'est presque plus même un style de musique, si je dois aller au plus au plus loin dans mon enfance. Après, je peux te trouver des chansons, mais ce sera déjà un peu plus, heu, enfin, c'est aussi l'enfance, mais heu, mais p p pour faire de manière chronologique, mes premiers souvenirs, heu, d de musique quand j'étais enfant, c'était ce que mon père écoutait. Mon père écoutait beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique et donc forcément et d'ailleurs, je dois
Ah oui. Ouais. D'accord. Ouais, à la maison? En voiture? Heu, partout?
Ouais les 2, hein, les 2. Heu, bah, c'est vrai que c'était alors, les les les souvenirs que j'ai, c'est, quand même, plus souvent à la maison, mais j'en ai en voiture, effectivement, et 1 très marquant, d'ailleurs, avec un tout autre style de musique, d'ailleurs. Mais heu, ouais, mon père écoutait beaucoup de jazz. Donc, en fait, heu, j'ai grandi avec du jazz, avec les grands artistes jazz, heu, heu, qu'il affectionnait. Alors, j'ai pas forcément des titres de chansons, mais je peux te citer, heu, pour les plus connus, Louis Armstrong, Nina Simone, Sydney Bechet et puis, après, heu, dans les l vraiment des artistes jazz un peu plus pointus, Glen Miller, Duke Ellington. Enfin, voil vraiment, c'était, heu, je me souviens qu'il a il ad il adorait ça et heu, et c'est sûr que
Ouais. Mmh mh. <chuckles> D'accord. Ouais. Hein, hein. Ouais. Mmh mh. D'accord, donc tu as été bercé, heu, une petite ouais, bercé au jazz.
Totalement. Initié, heu, il a initié mon oreille musicale, heu, au ja avec du jazz, ouais. Ouais.
Ouais. Mi Ouais. OK, cool. Et heu, alors, tu disais en e en voiture, il y avait un autre style?
Beh, ouais parce qu'en plus, heu, c